Ich weiß nicht, ähm. Also, Drama, ne? So zum Nachdenken, dass es 'n bisschen so anregt. ich bin nicht so 'n Actionfan, also aber zum Beispiel „Léon– Der Profi“ mit Jean Reno fand ich klasse, also.
Okay, ja, ja. Ja. Der ist gut, ne? Ja, ja, müs müsste ich mir auch mal wieder angucken. Da gibt's noch 'n anderen tollen Film mit Jean Reno, und zwar geht's da um Tiefseetauchen. Kennst du den? Der ist unglaublich gut. Oh, toll, toller Film. Da geht 's um, äh also, wie nennt man das, die Taucher o die ohne, äh, äh, Luft runtergehen, also mit einfach nur Luftanhalten.
Ja. Ja. Okay. Ne. Okay. Okay, also so Perlentaucher, oder?
Ja, ne, also das sind das sind richtige, ähm, naja, so, äh, richtige Sport ist 'ne richtige Sportart, die die gehen halt dann einfach runter. Es 'n unglaublich guter Film, also puh, den musst du dir mal angucken, wenn du gerne Jean Reno magst, der ist toller Schauspieler, ne? Toll. Ja. Ja.
Ja. Wow. Ja. Ja. Ja, ne, ich finde ihn klasse. Ich mag auch so seine, ähm seine wie soll ich das sagen, bescheidene Art so nach außen hin. Also, er ist ja nicht so einer, der sagt: „Hier.“ Ja.
Ja, ja, ja, genau, also der ist ja, ja, der hat äh, finde auch, dass der so sympathisch rüberkommt, ne? Ja, ja, ja, ja, ja. Der ist so 'n bisschen trocken auch eigentlich, ne, so 'n trockener.
Ja. Ja, für mich für mich genau, für mich, äh, so 'n richtiger Franzose. <laughs>
<laughs> Ja, ja. Aber da gibt's ja auch nicht so arg viele, der ist ja wirklich international, ähm, bekannt geworden, ne? Der ist ja hat ja auch Karriere dann in amerikanischen Filmen gemacht, ja, ist auch nicht so arg oft, ja. So wie der Til Schweiger, Til Schweiger auch, ne? Aber was macht 'n der eigentlich im Moment? Gibt 's den noch?
Ja, genau. Ja. Ja, also Til Schweiger? Warte mal, es gibt ja Til Schweiger und, äh, Matthias Schweighöfer, da komme ich immer so durcheinander.
Ah, das weiß jetzt gar nicht, wer wer der andere ist, Matthias Schweighöfer. Hm.
Äh, Til Schweiger, der ist jetzt 'n bisschen älter, ne? Der war immer so hier der Bad Boy, glaube ich.
Ja.

Hi, guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag, na?
Na, du klingst, äh, heute echt, ähm, happy so.
Ja, ja stimmt. Nö, ich bin einfach es ist nur einfach nur schönes Wetter. <laughs>
Ist was passiert? Ja, das freut mich. Also, bist du auch so 'n Wettermensch, dass du dann okay.
Ja, ist Ja, total, klar klar. Du und du, wie bist du so?
Ja, ich auch, aber heute, ähm, da habe ich schon geschwitzt als ich dann einfach, äh, durch die Straßen gelaufen bin. Also, es ist schon echt warm.
Ah, ach ja, okay. Wie viel Grad ist bei euch?
Also, na ja in der Sonne da schon wahrscheinlich so um die 25.
Ja, okay, okay.
Also, so im Schatten vielleicht 20.
Okay, ja, dann haben wir so ungefähr die gleiche Temperatur. Ja, ja. Also, bei uns ist aber dann noch so ziemlich windig. Es ist 'n Wind dabei. Bei euch auch?
Ja. Ja. Ah, okay. Ne, Wind heute nicht, ne.
Ne, ja okay. Deswegen, ich ja, ist eigentlich eher angenehm. Also, warm, so richtig zu warm fand ich's nicht, ich fand's eigentlich gut ganz gut zumindest.
Ja. Okay. Ja, ne, zu warm, das ist auch zu früh. Es ist ja noch nicht mal Mai. Und wenn es schon zu warm ist, oh, da hätt hat man gar keine Lust mehr auf den Sommer.
Ja, ja.

Ne, das ist hier von Pixar diese
Ah, okay.
kennst du? Wo
Ach so, ja, das ist anders, Vice-Versa wird das bei uns ist s das, äh mit der mit dem Mädchen, wo die in ihrem Kopf drin sind, ne?
Genau.
Ah ja, ja, ja, der ist schön. Genau, den habe ich auch gesehen. Ja.
Und der 2. Teil kam ja letztes Jahr raus.
Ja, genau, den habe ich gesehen. Ja, den habe ich gesehen, ja mit meinen Kindern. Ja.
Hast du auch gesehen? Ja, also, ich fand schon, äh, sehr gut gemacht und, äh ja war schon also, schön mit Popcorn und, ähm, Cola große Cola war schon schön.
Ja. Ja. Ja schön, doch, doch, der der war gut, auf jeden Fall, fand ich auch 'n schöner Film. Also, gut, äh, so an sich, Filme also wir haben jetzt gerade ma mal wieder die Twilight Reihe haben wir uns, äh, gegönnt jetzt, also, heute Abend der letzte Teil, 5. Teil. Und, ähm also, ich bin ja auch gerade am Buch dran lesen, muss ich ganz ehrlich sagen, <laughs> aber
Ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, aha. Ja wow, da bist du ja richtig in, äh, Vampirmodus, oder?
ich ich weiß, dass, ähm das viele das total bescheuert finden. Also, es gibt so 2 Welten, entweder du magst es, oder du hasst es, glaube ich. Bist du so eher der Hasser dann oder hast du schon mal gesehen?
Ja. Ja. Okay. Ja. Ich ich habe da gar keine Ahnung. Also, ich hatte da nie irgendwie 'n Kontakt. Also, ich habe weder die Filme noch gesehen, noch Bücher angefasst also, nicht mal in der Hand gehabt.
Ja, okay.